Oye, ¿tú qué opinas del consumo responsable en moda?
Ay, me encanta ese tema, <chuckles> porque la verdad es que sí estoy algo metida en eso, digo, a ver, cada quien vamos poco a poco empezando. Y a mí se me hace algo muy importante porque, definitivamente, la ropa es gran parte de la contaminación. Es decir, cuánta ropa no vas y tiras o desechas y, pues, tampoco es que se desintegre tan rápido, eh, entonces, sí, creo que es muy muy importante que se haga más consciencia de el consumo que vayamos a hacer sobre la ropa en específico.
Claro. Claro. Claro, entonces tú estarías muy como en contra también de la ropa del tipo fast fashion, ¿no? Que es de poca duración.
Sí. Claro, sí, absolutamente. A ver, ¿no tiene nada malo de repente que si se te antoja algo? Pues bueno, no pasa nada, pero el estar consumiendo cada temporada algo nuevo porque justo se puso de moda o porque es la temporada nueva entonces hay que adquirir algo, eh, o incluso hasta varias prendas de de esa temporada pues si ahí es cuando cae uno en lo malo. Además a ver lamentablemente, fíjate que tuve tuve un tema una conversación, más bien, con una amiga hace poco de esto del fast fashion. Y algo que me hizo pensar muchísimo y que creo que aquí, pues aplica la de, okey, puedes consumirlo, obviamente, siempre con con ese con esa consciencia, es que mucha gente con sobrepeso no encuentra ropa de su talla en tiendas, a lo mejor, eh, que son de telas orgánicas o que son más conscientes. Lamentablemente, es que no hay esa accesibilidad de tallas. Entonces, pues tienen que seguir consumiendo fast fashion, ¿no? Entonces, cuando tuve esa conversación con ella que ella justo tiene sobrepeso, me dijo: "Pues ni modo, o sea, yo voy a seguir consumiendo en estas marcas porque, lamentablemente, estas otras no me dan esa opción. Entonces, pues, yo también necesito vestirme, ¿no?" Ujú.
Claro. Claro. Sí, había visto que, por ejemplo, ese es un problema muy habitual, eh, con proble personas con sobrepeso u obesidad, que por eso com compraban mucho en Shein o algunas marcas chinas porque ahí sí tenían una variedad mucho más alta de de detalles extras.
Sí, exacto. Ajá. Justo. Exacto. Sí, justo, es lo que me dijo mi amiga. Me dijo: "Y más allá también, pues, de las tallas, pues, también tienen estilos más bonitos a los que, a lo mejor, encuentro aquí en las tiendas", ¿no? O sea, no, a a lo mejor, aquí en estas de Grupo Inditex, de Zara, Bershka, y todo eso, pues, detalles ya grandes, luego no hay cosas tan bonitas. Entonces, pues, Shein o estas otras chinas sí que tienen cosas más bonitas, ¿no? Para, bueno, sobre todo las mujeres que que que nos gusta como, pues sí, tener como más cosas específicas. Entonces, claro, me hizo pensar eso y dije: "Qué interesante ese tema", ¿no? De de, pues que uno no se pone a pensar co de las tallas y eso hasta que, bueno, hasta que te pasa o hasta que te toca.
Claro. Efectivamente, sí puede llegar a ser como un poco un problema, eh, entonces
Ujú.
¿qué dirías que se puede hacer al respecto para una persona que tiene esta condición estas condiciones físicas? ¿Qué podría hacer al respecto para mejorar, eh, eh, cómo se dice, su impacto en el ambiente con la con su ropa? Eh, no sé, tal vez eh, per mar-personalizar su ropa o buscar o man o tal vez exista alguna forma como de, eh, no sé, como pedir re telas de mejor calidad en estas tiendas de de marcas chinas. ¿Tú qué opinas?
Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Claro. Pues más allá de de del tema de la talla o de del peso esto creo que aplica para todo mundo y ese pues ese consumo responsable, ¿no? También a ver aunque seas una persona delgada pues no te garantiza que vas a poder consumir, eh, ropa en tiendas que de a lo mejor son más re responsables y que son más conscientes, por ejemplo, en este tema de las telas, porque bueno, los precios son más elevados. Y lamentablemente ,no toda la gente puede consumir estos precios, ¿no? Sale de sus presupuestos y a veces también tienen que mantener familias. Entonces, claramente no van a estar comprando, eh, en estas tiendas que, pues, los precios son más elevados porque, bueno, supuestamente son más elevados porque las telas son mejores y te van a durar más. Y digo, supuestamente, porque a mí en lo personal ya me ha pasado que sí voy y compro en tiendas que supuestamente son telas muy buenas, eh, que todo es orgánico, eh, que este aparte e e es sin explotación laboral. Entonces, todos estos aspectos, y ya me ha pasado que me duran muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es también investigar muchísimo sobre, eh, las telas, sobre cómo lavar las prendas, pero definitivamente, a ver, si nos vamos por u una cuestión más realista, pues no todos tienen ese presupuesto para poder adquirir prendas de este tipo, ¿no? Que son más conscientes. Entonces, bueno, okey, no tienes esa posibilidad por presupuesto o por equis o ye razón, pues que tu consumo sea responsable, o sea, que sea consumo mínimo, que sea cuando realmente necesites, eh, las prendas. Y también para contribuir, muy importante, <clears throat> es donar ropa o, eh, ir a reciclar ropa. Si ya hoy en día hay muchas tiendas que tienen ese programa de reciclaje de ropa entonces bueno ir, pues te digo poco a poco, ¿no? Si no puedes comprar ropa en lugares específicos que sean más conscientes, bueno, haz tu parte de de donar o reciclar la que, pues, ya no uses, ¿no?
Claro. Mm, importantísimo. Claro. Eh, pues sí, justamente, j eh, porque hay muchas personas que por X o Y razón no pueden permitirse ropa, entonces también ese es un problema. Oye, y entonces, eh, ahorita hablamos de impacto ecológico, pero también podríamos hablar de de impactos sociales, eh, ya ves que, por ejemplo, muchas marcas de ropas aprovechan, eh, muchas veces de mano de obra, eh, podríamos decir, infantil o de explotación laboral, eh, por ejemplo, en países como Bangladesh o Camboya, eh, suelen pagar salarios bajos. ¿Tú cómo dirías que puedes hacer para identificar una marca que incurre también, no solamente en prácticas que impactan al ambiente, sino que también impactan en las personas?
Ujú. Sí. Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. Ujú. Claro, sí, justo es es algo que que mencionabas hace un momento, eso de la explotación laboral, sí que supuestamente ahora hay hay marcas que te ponen ahí en la etiqueta, ¿no?, de que esta prenda fue hecha, eh, en mano, en un ambiente, eh eh, no m no re no recuerdo cómo le ponen específicamente, pero bueno, te dan a entender que no hubo explotación laboral de ningún tipo. Pero pues como sabemos, las marcas también pueden poner muchas cosas en la etiqueta, ¿verdad?, que no son verdad, entonces, eh, yo lo que aquí sugiero es siempre investigar en internet que afortunadamente hoy en día pues hay muchísima información, así como hay información falsa, pues, también hay mucha verídica y es indagar un poquito más, o sea, si realmente te interesa el tema, pues sí meterte a investigar más a profundidad, ¿no?, de que, eh, saber realmente cómo es ese manejo del personal en en la marca, eh, si hay explotación o no hay explotación, y eso, o sea, em empezar a informarse, creo que, eh, esta accesibilidad que tenemos hoy en día, justo del Internet, pues, es es muy fácil, eh, ingresar e informarnos, ¿no?
Claro, sí, eh, porque, bueno, sí, ahorita se puede consultar de todo, pero, bueno, o es también a veces complicado, eh, por ejemplo, em, también hay este problema, em, no sé si pasa dónde vives, de que también hay una discusión entre productores locales y extranjeros, por el tema ese de los precios, ¿no?, sobre todo en familias con menos poder adquisitivo que, eh, venden estas marcas como importadas de estos países que Tailandia, China, India, Bangladesh, que suelen ser más económicos que inclusive los locales. ¿Tú qué dices? que ¿Tú qué opinas al respecto de si de que deberíamos de comprar a los locales o tendrían o y las personas y cómo pero cómo podríamos también ayudar a las personas que no tienen tantos recursos para comprar ropa nueva?
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, es que eso es es muy interesante y es algo complejo, ¿no? Porque, pues, sí se tiene que hacer como un estudio más profundo para ver realmente qué hacer. A ver, definitivamente, el apoyar al consumo local me parece increíble y creo que es e incrementó bastante cuando fue lo de la pandemia, ¿no? En casi en muchísimos países, pues, obviamente fue como esa facilidad, ¿no?, de adquirir cosas más locales. Entonces, y ahí demostró que había mucha calidad en en el país de origen. Por ejemplo, aquí específicamente hablando de México, eh, a mí me tocó vivir la pandemia en México y justo yo empecé a encontrar muchas marcas locales, em, y que también, eh, s artesanales, y que hoy en día las sigo usando y son preciosas y son aparte grandes telas que que aparte estaba yo contribuyendo, pues eso, a un a a apoyar a a alguien con su negocio propio, ¿no? Y pequeño. Entonces, eso fue muy bonito. Ahora, en cuestión de gente que no tiene los recursos para quizás consumir Eh, prendas que puedan ser más conscientes, creo que sí que hay la opción siempre, eh, y justo eso, hablando de de ma de cosas locales, bueno, a ver en cuántos mercaditos no hay, que las prendas son muy accesibles. Y también, a lo mejor, considerar lo que es la segunda mano. Yo, en lo personal, a ver, yo fácilmente me puedo comprar algo en una tienda, pero también fácilmente puedo ir a tiendas de segunda mano y no tengo ningún inconveniente. Hay gente que sí, ¿no? Hay gente que no quiere usar algo que ya está usado por X o Y. Y totalmente respetable. Pero, a ver, a mí también una forma de contribuir es justamente ir a tiendas de segunda mano o también hay muchos grupos ahora en Facebook que cada quien puede vender su su ropa que ya no que ya no usó. Obviamente, también ya, como esto también se creció bastante en pandemia. Eh, creo que la gente ya es muchísimo más consciente y sabe que las cosas tienen que estar limpias, tienen que estar bien cuidadas. Porque antaño sí que era más común encontrarte cositas como más maltratadas, ¿no? Como que: "Ay, bueno, ya esto, pues, a la basura o para vender". Em, y ya creo que hoy en día, bueno, justamente como hubo mucha buena respuesta a esto de la segunda mano, pues ya la gente es más consciente y ya procura, pues sí, darlo todo limpio, eh, y en las mejores condiciones, ¿no? Ujú.
Claro. Claro. Claro. Claro, suele suele pasar, sí, que antes como que no había mucha me como que mucha educación, ¿no? Y pasaba mucho eso de que donaban ropa, pero estaba realmente en muy mal estado como para ser donada. Oye, pero hablando justamente de la ropa esta donada y de segunda mano, mencionaste esto de los estigmas de que hay gente que no no compra y que por razones. Pero también, ¿no crees que pueda llegar a ser porque personas no quieren comprar ahí por porque luego le ya ves, hay muchas personas que tal vez por elitismo o clasismo, eh, discriminan a las personas por comprar ropa de segunda mano, o bueno, por recibir donaciones?
Sí. Exacto, exacto. Ujú. Exacto. Sí. Claro, absolutamente. De hecho, yo creo que por eso hace unos años todavía era muy raro que alguien confesara que compraba en segunda mano, ¿no? Por esto de de perder tu estatus social o el qué dirán. Eh, y me parece muy triste que que la gente tenga esta mentalidad, ¿no? Que, o sea, pue no tiene absolutamente nada de malo, y creo que esta gente, precisamente, elitista, le da más ese poder, eh, a solamente esas palabras, a que realmente vean el contexto de todo, ¿no?, va esto lleva más allá de que si puedes o no puedes comprar algo, es si puedes o no puedes contribuir a ayudar a tu medio ambiente también. Eh, pero, bueno, es algo muy muy triste y es algo muy complicado de hacer entender y razonar a la gente. Eh, pero yo definitivamente estoy en pro de sí consumir, de segunda mano, seas del estatus social que seas. Tengas el dinero que tengas, eso no te va a hacer más o menos, es ropa, a fin de cuentas, ¿no? Y, mm Y creo que va a ser más bonito ver al final el impacto que puede tener si tu si más nos unimos, a justamente, a a consumir de esta forma, ¿no?
Claro, ¿no? Porque sí, pues, al final, como mencionas, es ropa, si está en buen estado y o alguien más la puede aprovechar, eh, sería lo ideal, ¿no?,que alguien la use, eh, pero, ¿tú qué po tú qué dirías que se puede hacer para evitar que, eh, esta discriminación suceda y que más personas se animen a comprar de segunda mano? Porque, pues, al final, sí el factor social y el factor qué dirán, pues, sí afecta mucho, porque impacta, justamente, en el así, que las personas.
Ujú. Exacto. Ujú. Claro, pues, mira, s mm, justo con eso, con lo de la pandemia, se empezó a ver más en otros tipos de estatus sociales, ¿no? ¿Cuántas personas empezaron a sacar ropa y a hacer estos clóset sales? Incluso hasta los influencers empezaron a hacerlo. Entonces, como los influencers tienen, pues, este poder de llegar a más gente, eh, hoy, i incluso hacer que te cambie el chip un poco de cómo piensas, pues, fue algo positivo que hicieron, ¿no? Porque, a fin de cuentas, sí, más gente de otros estatus sociales empezaron a ir a estos clóset sales, eh, incluso a p a no importarle si preguntar ahí por eh, en público de que: "Oye, a mí me interesa esa prenda, yo la quiero, ¿la puedo apartar o cómo le hago?" Eh, y mucha gente también empezó a hacer esto de los mercaditos, eh, entonces, a mí me me tocó en lo personal, ir a estos mercaditos en los que era gente que era de clase media a clase alta. Entonces, fue muy interesante ver cómo ya se estaban animando, sea por el motivo que haya sido, ya sea porque, pues, se puso de moda o lo que sea, pero, mira, a fin de cuentas, eh, lograron entrar en esta mentalidad de otra gente para para bien, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ver que que que se hizo con todo tipo de gente. Y, bueno, ojalá que se siga siga esto creciendo, en lugar de que solo haya sido una moda, ¿no? Creo que yo, bueno, en lo personal, me ha tocado seguirlo viendo, eh, en todo tipo de estatus sociales, y que ojalá que esto siga creciendo y quitar, pues, más ese estigma, como decías.
Claro. Claro, porque sí, pues, al final, eh, si no si no se hacen estos cambios, pues, no no se va a poder que que estos impactos, sobre todo con el consumo de la ropa, sean más, eh, ¿cómo se dice?, dura duraderos. Oye, pues, la verdad, muchas gracias por tu tiempo y, pues, eh, te agradezco bastante que hayas, eh, podido compartirnos estas experiencias y estos consejos para tener un consumo mucho más responsable. Pues, te deseo que tengas un excelente día y que sigas disfrutando de la ropa de forma sustentable.
Ujú. Exacto. Muchísimas gracias a ti por este tema tan interesante. La verdad que vale mucho la pena hablar de él.